Ưm hưm, có chứ nha. Cái việc mà học như vậy á, thì mình nghĩ là bây giờ có công nghệ rồi thì học trực tuyến thì cũng nên áp dụng luôn. Đó, vừa là t vừa giảm cái thời gian mà các em phải, ờ, lên lớp nè, giảm cái thời gian cho phụ huynh coi phải đưa đón nè, rồi giáo viên thì cũng có thể là sắp xếp được, à, cái thời gian của giáo viên mà tiện cho giáo viên nữa. Đó, bây giờ thì, ờ, có những cái, gọi là, à, sách này kia mà nó có thể là, à, đưa lên mạng được á bạn. Nó giống như là sách, ơ, sách, ờ, living textbook á, kiểu như là sách nó sách nó được làm bằng công nghệ, à, AI này này kia n này này kia đó, tích hợp vô, nó kêu là rất là sống động, khi mà, à, giảng dạy thì nó cũng giúp em dễ hiểu hơn nữa.
Vậy ha. À. Rồi. Hay quá à. Ồ, vậy hả? À, điện tử hả? Ồ. Wow! Hiểu nha. À, vậy đó hả? Ô, tính ra là cái công nghệ nha, nó giúp ích cho các bạn học sinh rất là nhiều, bạn ha. Vậy thì bạn nghĩ là khi công nghệ như vậy đó bạn, thì cái khả năng, ơ, tự học nè, ờ, cũng như là cái khả năng, ơ, tiếp thu kiến thức của học sinh đó bạn, nó có thay đổi nhiều hông?
Ừm. Ừm, có đó nha. Khi mà, à, bây giờ kết hợp công nghệ nè và truyền thống vô á, thì chắc chắn là sẽ có thay đổi rất là nhiều luôn. Nhiều khi là các em sẽ học tốt hơn, hoặc là các em sẽ, gọi là, ờ, chậm lại, nói chung là phụ thuộc và tùy thuộc vào, ờ, mỗi em cách tiếp thu khác nhau.
À, đồng ý. Ừm. À, nó tùy ha. Ừm. Rồi, OK, nó cũng tùy cái trường hợp. Hôm nay rất là cảm ơn bạn nha, ờ, đã cùng mình chia sẻ về cái vấn đề là trường học ha, sẽ thay đổi ra sao á, nhờ công nghệ nha, bạn ơi.
Ừm.